Evet, eee, bu hem misafirlerini memnun etme kısmında, hem de, eee, kendini gerçek bir, eee, ev sahipliği, eee, gibi, eee, yani, tam a tam olarak bir memnuniyet hissi oluşturmak için çabaladığını mı söylüyorsun bu konuda?
Hı hı. Evet. E, tabii canım yani, şimdi, eee, onlar mutlu olunca sen de onlara ya, misafiri mutlu etmek şimdi Türk kültüründe önemli olduğu için ben de, hani, onları yemek hazırladığında ya, mesela annesi dese ki, "A, çocuğum da, işte, köfte patates çok sever." Ben de orada mutlu olurum yani.
Tabii ki. Doğru, evet. Peki sen, eee, senin için, eee, bu tarz hazırlıkların yapıldığı zamanda, eee, sorulduğu oluyor mu? Ya da özellikle, eee, senin seçtiğin ve tercih ettiğin bazı yemeklerin başkaları tarafından da hazırlandığını gördüğün ya da tecrübe ettiğin, eee, bir, eee, olay ya da durum oldu mu?
Hı hı. Evet. Hı hı. Yani, annem dışında galiba, eee, kimse bana sormuyor. Çünkü annem soruyor sadece, "Ne yapayım, ne istersin?" diye. E, o da Türkiye'de yaşamıyorum artık yani anca annemin evine gidersem sanırım bana sorar, yoksa önüme gelen her şeyi yerim yani.
<giggles> I hı. Hı hı. Evet. Belki de, eee, bunu, uuu, daha içinde yaşadığımız şartlara göre de uyumlandırmak zorunda kaldığın için mi, eee, daha az yemek seçiyorsun ve kendini bu şekilde organize ettin ve eğittin, diyebilir miyiz?
Hı hı. Yani, eee, "Misafir, hani, umduğunu değil, bulduğunu yer." derler ya, bende bu belki de öyle oldu. Hani, umduğumu değil de bulduğumu yerim. Yani çok da sevdiğimden değil başkasının yemeğini ama, hani, eee, y iii, misafirliğe gitmişim sonuçta, eee, ayıp olmasın diye bir d yerim yani.
Hı hı. Hı hı. Peki, eee, Türk kültüründeki bu misafirliği çok mu aşırı görüyorsun? Bizim organizasyondaki, eee, arka plan, eee, arka planın bolluğu hem de yemek konusundaki, eee, birçok çeşitlerimizi sunmamız konusunda, eee, ne düşünüyorsun?
Hı hı. Evet. Hı hı.

Yani, dışarıda yemek, iii, israf olarak bakmıyorum. Sonuçta, eee, mideme gidiyor. Yani, eee, çok fazla yapmamaya çalışıyorum. Hani, ayın belli günleri oluyor. O günler kaçamak yapabiliyorum. Bir arkadaşım çağırmıştır ya da kız arkadaşım çok istemiştir, yani ona göre yapıyorum. Gittiğimde, hani, aaa, bugün burada yiyeyim demiyorum yani. Çünkü evimde zaten her gün belli bir yemeğim oluyor. O yüzden onu düşündüğüm için, eee, bazen kaçamak yapıyorum ama bunu israf olarak düşünmüyorum kesinlikle.
Hı hı. Hıı. Eee, evet israf demişken ben, eee, aslında finansal açıdan değil de, daha çok yemeklerin daha çok atılması ve y geri dönüşüm boyutunun düşünmemes düşünülmemesi, eee, konusunu açıkçası sordum. Yani, sence, eee, evet, eee, daha, eee, f restoranlarda olabilir, daha, eee, halka açık ve geri dönüştürülmesi neredeyse imkânsız olacak bir besin zincirinden geçen bazı yiyeceklerin, eee, kendi evimizin dışında, eee, daha fazla israfa yol açıyor olması adına, eee, senin gözlemlerin var mı? Bu konuda ne düşünüyorsun?
Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Hani, eee, yani, eee, gözlemlediğim mesela buradaki birkaç, eee, restoranda görmüştüm. Hani, o artıkları, eee, mesela evcil dostlar yani, evcil dediğim, eee, barınaklar var. Barınaklardaki hayvanlarla, hani, tabii ki o yemekler, eee, bozulmamışsa o günün, eee, sonunda onlarla paylaştırabiliyorlar ya da h ya da mesela yağları bir şekilde değerlendirebiliyor. O tarz bir değerlendirme yapabiliyorlar, evet. Onu gördüm yani.
Evet. Hı hı. Ne güzel. Ne güzel. Eee, bu konuda olumlu, eee, deneyimlerin var ve gözlemlerini, eee, aktardın. Ancak, eee, bunun muhtemelen olmadığı durumlar da söz konusu değil mi? Hiç öyle bir şeyle karşılaştın mı?
Hı hı.